Ну, я, смотри, у меня было 2 попытки обратиться к психологам, они были неудачные, не повезло мне, э, с этими людьми. Ну я уже как-то и де не делала больше попыток, да. Потом я на я читала, конечно же, и я понимаю, что надо просто действовать. Вот эти все страхи- они рассеиваются в действии. Ну, как бы, поэтому только так. Ну, вот когда, конечно, те кто-то там б отчитывает за ошибку, там уже никак, наверно. Вот как-то дать се, наверно, вот такое вот разрешение пострадать день и ночь. <laughs>
Так. Бывает. Мгм. Да. Да, и это тоже в вариант. Но главное тут нь м, ограничиться во времени, <chuckles> и не позволять, э, брать над собой верх и надолго. Это же
Вот, да. <laughs> Не да, не заходить уже в какие-то, да, страдания на месяцы.
да, это же влияет на твоё настроение. То есть вряд ли ты ся хорошо чувствуешь, поэтому надо стараться быстрее от этих эмоций избавляться.
М. Да, да, да, да, согласна. Надо только действовать, вот
А ты пробовала? Да, а ты пробовала просто разрешить себе ошибаться? Да, она не права, то, что сделала замечание тебе при всех. Это в любом случае неприятно, но просто признать ошибку: "Да, знаете, я ошиблась, человеческий фактор, я постараюсь их больше не делать", и всё, позволить этой ситуации случиться и просто, ну
Мгм. Так я так и отвечаю. Я так ответила. Ну, примерно, ну, то, что внутри
Мгм. Но. Чтобы не расстраиваться так сильно, чтобы вот не плакать, потому что вс ты же понимаешь, что все делают ошибки, то есть ты не хуже других.